Quando sono arrivati altri amichetti, ehm, loro, ehm, vedevo degli sguardi più interessati. In più il il campetto da calcio era già pieno, e quindi dovevano alternarsi, e quindi lì abbiamo cercati di coinvolgere. Ho cambiato le attività, invece di fare le, non so 10 attività che avevamo programmato, ho visto l'età dei bimbi e delle bimbe ehm, e quindi abbiamo cambiato, abbiamo fatto delle cose più visto che erano più grandi e in più ne sono venute 2 che erano super carine, ehm, e ho visto che appunto si spostava l'età verso, uhm, tra i 10 e i 12 e abbiamo fatto più degli esercizi di motricità, abbiamo montato in pochi minuti una slackline, che è una corda che serve per una mhmm, sì, sì una corda che serve per camminarci sopra per fare, ehm, equi per fare equilibrio, no? Equilibrismo.
Ah, che bello. Menomale. Ah, menomale. Mhmm. Tipo funambolo.
Sì, esattamente. Ehm, puoi anche fare delle figure, puoi fare delle, ehm, puoi fare anche delle acrobazie, io assolutamente non sono capace di fare tutto ciò, l'ha fatto la mia amica, che lei si occupa più della parte circo, circense e quindi i bambini sono stati i più attratti da questa proposta e abbiamo poi contestualizzato questa, <tsk> ehm, questa corda appunto, ehm, facendo finta che fosse un fiume, e che mentre stavano in equilibrio li aiutavamo, ehm, perché parlavamo appunto dell'acqua, parlavamo delle correnti e da lì anche della parte dell'inquinamento. E da lì abbiamo iniziato a riuscire a coinvolgerli in vari giochi, che magari erano anche abbastanza infantili sì, però siamo riusciti a
<chuckles> Ho capi Ma tu pensa? Ma uhm, bellissimo, interessantissimo questo questo progetto. E e perdonami, ma vor uhm, che che s cioè siete una società? Siete, un gruppo di, ehm, appunto circensi, mi ho sentito questa parola, ehm, che fate queste attività nei parchi così o vi chiamano per feste di compleanno
Mh-mh.